<chuckles> Ờ, nghỉ, ơ, 2, 3 ngày như vậy á quay lại thì có có dễ bị nản hông bạn? Tại vì khi khi mà mình nghỉ xong á mình hay là nghỉ luôn á.
Thật ra á thì ừm. Nghỉ xong là hay nghỉ luôn hả? Thật ra thì cái việc đọc sách nó cũng giống như là cái việc bạn tập thể thao vậy đó, ờ, mỗi cơ thể của mỗi người á sẽ thích ứng với cái cường độ khác nhau. Và cái việc đọc sách á bạn cũng phải tiếp thu kiến thức mà não của bạn cũng phải, há, có cái sự tư duy và suy nghĩ trong quá trình bạn đọc sách để tiêu thụ những cái thông tin á, nên là mỗi người sẽ có một cái cường độ khác nhau. Có một số người thì họ có thể đọc đều đặn duy trì mỗi ngày nhưng có một số người khi mà mệt mỏi quá thì, ờ, mình nghỉ ngơi 2, 3 ngày rồi sau đó mình quay lại mình đọc cũng đâu có sao. Cũng giống như là bạn đi làm mệt thì bạn có cái chuyến du lịch ngắn vậy đó.
<laughs> Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi.

Có đó nha, mình cũng có, ơ, ưm, đặt ra cái mục tiêu cho mình là, a, là đọc xong cái quyển sách này là mình sẽ thay đổi như thế nào và và ứng dụng như thế nào. Nhưng mà <chuckles> nhưng mà mà cái mục tiêu đó mình đặt ra xong á, thì nó nó giống như là đọc một vài ngày xong á, mình lại quên mất cái động lực của mình rồi mình còn hứng thú với nó nữa.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Quên mất cái động lực, đúng hông? Vậy thì, à, hãy thử chia cái mục tiêu nhỏ ra xem, thay vì á là mình đọc hết cuốn sách đó mình ứng dụng như thế nào. Thì ví dụ như bạn đọc 10 trang hay là bạn đọc 1 chương á, thì trong đó có những cái kỹ năng gì hay, bạn có thể, ơ, ghi lương ghi chú ra nè, ghi chú ra xong rồi xem thử là có áp dụng ra cuộc sống hàng ngày hay không. Mà khi á, mà bạn áp dụng ra cuộc sống hàng ngày và bạn thành công á nha, hoặc là bạn đạt được một cái thành tựu gì đó nhỏ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày á, bảo đảm á, tự nhiên bạn có cái sự hứng thú bạn muốn đọc nữa, tại vì ai mà hổng muốn thành công, đúng hông?
Ừm. Ừm. Ờ. À, ừm.

À, OK, cảm ơn bạn. Ơ, nhưng mà bạn ơi, là mình đọc, ờ, sách là cái buổi nào nó sẽ tốt cho mình hơn?
Ừm. Thật ra á, thì, à, thường á, à, trước khi đi ngủ hoặc là, à, một cái lúc nào đó tinh thần bạn cảm thấy thoải mái. Có một số người thì đọc sách lúc sáng sớm nè, còn với một số người là trước khi đi ngủ 30 phút, thì họ chọn cái thời gian đó, còn trong ngày là đi làm mệt rồi đâu có thể nào mà nghỉ giờ giữa giờ giải lao đâu nữa đâu, đúng hông? Đầu óc nó sẽ rất là mệt mỏi. Nhưng mà bạn hãy lắng nghe cơ thể và thử xem, thử xem cái, ơ, ưm, đọc sách thời gian nào sẽ hiệu quả.
Ừm. Ừm. Rồi.

À, ừ, thường á thì mình, à, đọc xong, ơ, à, những cái lúc đầu á thì mình hứng khởi lắm nha. Lúc đầu, <chuckles> ơ, đọc còn rất rất là hứng khởi, đọc mà rất là nhiều trang luôn. Khi, ờ, vào một ngày đọc rất là nhiều luôn, nhưng mà sau vài ngày cái tự nhiên sao thấy, ờ, sao thấy, ơ, hôm nay, à, mình hổng, ơ, mình ngưng chắc là ngưng 1 ngày hông đọc nữa, mình nghĩ trong đầu như vậy. Ờ, xong cái, ngưng 1 ngày xong cái qua bữa sau cái làm biếng đọc thế là bỏ luôn bạn hén.
À. Ừm. Mình mình hiểu. Ừm. À, vậy đó hả? Thật ra thì, à, đôi khi bạn lặp đi lặp lại một cái hành động gì đó mà nhiều quá đó thì, ờ, ừm, sẽ cảm thấy hơi chán, đó là chuyện bình thường mà. Nhưng mà bạn dù sao cũng đã tập cái thói quen đọc sách rồi, thì, à, trước khi mà bạn, à, à, quay trở lại bạn đọc sách á, thì bạn hãy đặt ra cho mình cái mục tiêu, và bạn hãy tưởng tượng trong đầu của bạn thử xem, à, cái cảm giác là bạn, ừm, hoàn thành xong một cuốn sách bạn cuốn sách bạn yêu thích, rồi bạn có được cái kiến thức nó như thế nào rồi bạn vận dụng trong cuộc sống, thành công ra làm sao? Có bao giờ bạn nghĩ đến điều đó chưa?